Però ecco
Io ti vorrei dire che il 26 noi mangiamo meno, che ma, purtroppo, non <giggles> no, <giggles> non è così. Eh, e neanche posso dire che perché io ho ancora un s sacco di cugini, mhmm, che non hanno oltrepassato la trentina, mhmm, voraci. Mhmm, quindi, quando ci riuniamo, le le cose del del del 25, perché mia mamma c'ha tante sore s sono 5 sorelle, no, e quindi ognuno cucina qualcosa di differente, uhm, e poi si porta tutto a tavola. Però, con con la presenza di questi miei cugi i m i maschi sono de dei dei dei praticamente, dei dei buchi neri, quindi già il 25 sera abbiamo finito le scorte, fondamentalmente, e quindi il 26 già c'è il il rischio, c'è, che si debba cucinare. Non è una certezza, ma il rischio c'è.
No, ma non è mai così. Sì. Okay. Sì. <chuckles> Ah, per buono buono. Ma guarda io, mhmm, allora ti direi ti dico che negli ultimi anni mi sono alzato con la fame purtroppo. Ehm, purtroppo ormai a casa mia niente, eh, si è deciso che si debba si debba mangiare poco, cioè nel senso a casa mia si è sempre mangiato poco
Lo dici con una tristezza infinita. <chuckles>
sì, ma perché allora, ti spiego, a casa mia si è sempre mangiato poco, quindi io ho sempre aspettato le feste, diciamo, per per esagerare col cibo. Niente, ora a casa mia niente, per le feste hanno deciso proprio di di di di fare le cose contate, di fare quindi io ogni tanto cucino per <chuckles> per mandare avanti questa tradizione, ecco, ma non
Giusto. Però è strano. Cioè, è strano proprio per le feste, perché posso capire per qualsiasi altro periodo dell'anno.
ma perché chiaramente sono più anziani, quindi anche loro mangiano meno. Ecco quindi soprattutto i miei genitori, quindi comunque c'è anche questo che chiaramente già non ma già non mangiavano tanto, dico, mhmm
Mh-mh. No, mia madre, pur non essendo pa particolarmente anziana, perché, comunque, 66 anni ha, però lei può mangiare pure pochissimo perché ha una serie di problema problemi di salute, mhmm, ehm, ipertensione, ipoglicemia, eccetera ecce ma per noi cucina sempre un sacco, cioè, mhmm
Okay. Certo. Eh, no, noi siamo probabilmente per le origini pugliesi, ehm, no non ti saprei dire. Ecco, a casa mia insomma si è sempre mangiato poco, sempre in maniera così dico che per carità in realtà è una cosa no, infatti, anche perché poi eviti sprechi, eviti tante cose. Io, mhmm
No, ma è una cosa buona, non è una cosa negativa. Certo, certo. L'unica cosa su cui magari effettivamente capisco la tua tristezza è che, ehm, diciamo, in questo genere di ragionamento per le feste non si fa. Per me le feste sono come il fine settimana, cioè il mo il momento della cuccagna, non voglio sentire ragioni, io. <chuckles>
Sì. No, no, è giusto, è giusto. Io, per me, ecco, sono momenti conviviali dove è necessario, comunque, mangiare tanto. Cioè, alla fine, una volta, 2 volte l'anno, 3 volte l'anno, dico, lo puoi fare tranquillamente. Ma, ehm, invece, a proposito di questo, tu preferisci piatti tradizionali o ti piace, magari, provare qualcosa di nuovo durante, magari, queste ricorrenze?
Sì, sì, sì, infatti, solo.